Kak, aku tuh lagi kayak bingung banget gitu deh, Kak. Jadi kayak, mmm jadi kayak, ini kan bentar lagi mau lebaran ya, Kak, ya. Lebaran kayak beberapa hari lagi mau lebaran, gitu. Tapi, eee, aku tuh habis patah hati, Kak. Kayak, wah itu patah hati yang sakit hati banget, gitu lo, buat akak. Jadi kayak, jadi dia itu, mantanku ini tuh selingkuh dari aku, Kak. Bayangin, selingkuh dari aku, gitu, Kak. Terus kayak, kan istilahnya kayak lagi sedih-sedihnya, karena istilahnya gini loh, Kak. Eee, mantanku ini, aku tuh pacaran sama dia itu udah hampir bukan lama sih, mungkin kenal. Kita tuh PDKT-nya malahan yang lama, sekitar 6 tahun gitu. PDKT ya, Kak. Tapi, pacarannya itu cuman kayak 1 tahun gitu. Dan, dan dia itu dengan gamblangnya dia cerita, kalau dia itu ini, apa, kayak habis selingkuh, gitu. Kayak, "Aku tuh lagi dekat sama 1 cewek di tempatku." Karena kita LDR gitu lo, Kak. Jadi kayak mhm. Jadi kayak aku takut banget dengan keadaanku yang sedih-sedih sekarang ini tuh, istilahnya mengganggu perayaan lebaran keluargaku nanti. Apalagi ada kumpulan keluarga besar, gitu lo, Kak. Kakak tahu enggak, gimana caranya biar ngatur mood-ku, gitu lo, biar enggak terbawa suasana pas lebaran, gitu?
Oke. Kenapa nih, Kak? Mhm. Mhm. Ya. Oh, kenapa, Kak? Waduh, mhm. Mhm. Oke, mhm. Oh, LDR. Oke, Kak, mhm. Mmm, oke. Iya. Eee, aku sebelumnya, e mengerti dan, apa ya, berempati juga, nih, Kak, eee, apa, Kakaknya pengen merayakan, eee, <tsk> lebaran, gitu ya, eee, hari raya, cuman sedang patah hati, yang di mana itu juga, apa namanya, eee, hal yang sangat wajar ya, lumrah. Apalagi kasusnya seperti Kakak ini, gitu ya. Waduh, aku paham banget, nih. Udah gitu juga, terima kasih banyak, Kak, ya, udah mau bercerita dan berani bercerita juga, Kak. Ini kan cukup, eee, pribadi ya, sifatnya personal, gitu ya. Aku oke sebelum memberikan, apa ya, sebuah wac eee, saran gitu ya, aku mau bertanya dulu boleh ya, Kak, ya?
Iya. Iya, betul. Iya iya. Enggak apa-apa, Kak, enggak apa-apa. Boleh banget, Kak. Aku juga kayak perlu untuk divalidasi, terus dikasih saran juga gitu loh, Kak.
E Iya., <chuckles> oke. Eee, seberapa ini nih Kak, apa ya, mood Kakak tuh, eee, <tsk> mood yang rendah ini ya, lagi down ini mempengaruhi rencana perayaan Kakak nih Kak, gitu?
Jadi kayak sampai ya ini, aku kemarin kan aku pas lagi putus putus itu kan lagi cuman ada mamaku gitu kan di kamar eh, di rumah gitu kan, terus aku aku tuh putus waktu aku lagi di kamar sendiri kan, terus kayak aku nangis dulu nih, terus ibuku tanya kayak, "Neng neng kenapa? Neng kenapa?" Gitu kan, terus aku bilang, "Aku putus." ya udah gitu kan, udah. Terus kayak habis kayak gitu, aku itu ini, apa, kayak, eee, besoknya lagi, ibuku lagi mamaku tuh lagi di dapur lagi masak kayak mau menyediakan buat buka puasa kan gitu. Terus kayak aku nangis lagi Kak, gitu. Terus kayak aku enggak mood lagi buka puasa. Padahal kan maksudnya aku udah enggak makan nih seharian kan karena puasa, jadi itu tuh udah mengganggu banget tuh, kayak sampai mengganggu segitunya, Kak. Apalagi apalagi nanti kalau misalnya nih, kan kalau puasa kan pasti aku ketemu sama sepupu-sepupu aku yang lain gitu kan atau sama saudara aku yang lain, yang sudah punya pacar atau mungkin juga istilahnya punya pasangan, kan pasti itu juga meng iya, kan kayak nanti dalam hati aku tuh kayak, "Ih, kok, saudara-saudara aku kayak enggak paham sama si situasiku." Padahal kan juga mereka aku ngerti sih, pasti mereka juga enggak tahu gitu kan keadaanku tuh habis putus cinta gitu. Betul. Itu gimana ya, Kak, ya?
Oke ya, mmm. Iya. Mmm, iya. Mmm. Oke, mhm. Iya, benar benar, mhm. Oke. Mmm, iya, lebih terbawa ya? Iya tahu, iya, hari bahagia ya? Mhm. Oke. Aku paham banget nih Kak, karena memang Kakaknya juga cukup, eee, lagi sakit hati dan juga sampe mempengaruhi, apa namanya, mood makan, ba bahkan mood makan gitu ya Kak ya, sampe, m takutnya, eee, ke kesehatan Kakak juga nih, gitu nih. Nah, eee eee, terus aku mau nanya lagi, Kak. Biasanya, a selain keluarga yah atau mama tadi ada ada teman atau mungkin teman dekat Kakak, atau mungkin keluarga anggota keluarga lain yang tahu perasaan Kakak, sekarang?
Iya. Boleh boleh. Ada ada. Itu sahabat-sahabatku sih, tapi iya sebenarnya sahabat-sahabatku tuh mungkin baik ya karena, eee, pengen menghibur aku gitu. Sebenarnya aku juga ketawa-ketawa aja kalau ketemu sama mereka gitu kan, inget sama mereka karena pas aku bilang aku tuh, eee, putus cinta karena diselingkuhin, teman-temanku tuh kayak ketawa gitu, kayak aku diledek-ledekin gitu, dan anehnya ya Kak, kalau misalnya teman-temanku lagi kayak gitu, aku tuh malah ikut ketawa juga Kak, gitu. Kayak lucu aja gitu, tapi setelah aku misalnya udah enggak ketemu sama temanku lagi, kayak udah pulang gitu pas waktu selesai bukberlah gitu kan ya, itu tiba-tiba aku tuh kayak sedih lagi, kepikiran lagi, gitu. Iya, karena kan rasanya tuh kayak jadi mainan yang udah enggak dipakai lagi, terus dibuang gitu loh, Kak.
Oke, mhm. Iya. Oh, mhm. Se mhm. Iya, mhm. Makin down ya? Iya. Oke. Paham banget nih, memang, eee, lumrah ya Kak, wajar maksudnya ketika rame apalagi ada teman tuh, eee, dihibur banget gitu kan, dan, eee, apa ya itu, manusia i euforialah, tapi ketika pulang sepi suasananya dan segala macam akan, eee eee, sedih lagi atau mood-nya turun lagi gitu, iya.
Oh, gitu. Oh, iya. Jadi wajar kali ya Kak, gitu ya?
Mhm, aku paham banget nih, cukup valid gitu perasaan Kakak. Nah, ini mungkin yang terakhir sebelum aku memberi saran, Kakak biasanya m eee, apa ya, melakukan apa untuk ngerasa lebih baiklah saat nge-down gitu Kak, atau mood-nya lagi, eee, jelek, gitu?
Sebenarnya itu gampang aja ya, Kak, kalau misalnya aku lagi mood-nya lagi jelek itu adalah, aku sambil dengar musik, terus sambil makan makanannya aku suka, misal kayak, eee, apa, makanan fast food atau ice cream kayak gitu, kayak, eee, ya sebenarnya juga nanti di lebaran aku tahu sih, gitu, bakal ada makanan-makanan yang lain. Kayak ada kue-kue lebaran kan itu enak ya, Kak, ada nastar, ada kue kastengel juga ada kue coklat yang lainnya. Tapi ya, apa masa iya aku nanti bawa semuanya atau gimana ya, Kak, mungkin aku boleh izin kali ya untuk makan makanan itu?
Oke. Mmm, ya. Oke, paham banget, iya, enggak papa banget sih, Kak, karena kan, eee, cukup valid ya, Kakak lagi juga lagi, eee, sedih, dan yang paling tahu, mengerti diri Kakak pun, Kakak sendiri juga, gitu ya. Nah ya, e apalagi di hari bahagia itu boleh banget, Kak, dan, eee, aku ada beberapa saran nih, Kak, yang mungkin bisa Kakak pertimbangkan gitu ya, untuk, eee, dilakukan, mhm. Yang pertama sih mungkin, e oh ya, aku mau apresiasi juga ya Kakaknya udah, eee, bercerita dan, hebatnya Kakak tuh bisa bertahan gitu ya, kuat dan juga tau nih, apa yang terbaik buat Kakak nih. Kayak tadi udah ada kayak, mmm, apa tuh mendengar musik, makan fast food, atau es krim gitu ya, untuk meredakan, eee, kesedihan Kakak itu, boleh banget, Kak, dilakukan, memang untuk, apa ya, eee, mengamankan nih situasi emosional Kakak. Nah mungkin yang paling pertama itu, ini ya, Kak, ya, untuk hari rayanya lebih ke, eee, menurunkan ekspektasi, Kak, jadi memang, eee, jangan terlalu tinggi karena kan e posisi Kakak juga lagi seperti itu. Jadi, menurut aku sih i nggak harus ikut semua acara, gitu ya, atau terlihat kayak ceria sepanjang waktu Kakak gitu ya, maksudnya, eee, e ya boleh kok, mmm, mem e mem meriliat apalagi ke orang-orang terdekat ya, saudara-saudara terdekat, kalau Kakaknya memang lagi, eee, patah hati atau apa, biar lebih jujur gitu kalau menurut aku, Kak. Dan merasa bersyukur aja secara instan gitu sih, Kak. Jadi kayak cukup hadir sejauh yang Kakak mampu, udah cukup, gitu, menurut aku. Nah
Iya. Betul betul. Oh, boleh. Apa tuh, Kak, apa? Iya. Iya, Kak, makasih ya. Iya. Iya. Ke Oke. Oke oke oke. Oke. Oh jadi, istilahnya tuh kayak aku jangan, eee, misal nih karena mamaku kan kayak punya acara, keluarga besarku kayak papa, mama, terus kakak-kakakku tuh kayak punya acara, eee, emang kita berutun, kayak ke sini ke sini gitu. Kalau memang aku dalam keadaan hatiku lagi nggak baik-baik aja tuh, aman-aman aja harusnya ya, Kak, maksudnya kayak bilang mungkin sama papa, kayak, "Papa aku lagi patah hati" gitu kan, "jadi, kalau aku nggak bisa ikut ke sini boleh nggak?" Mungkin aku juga jujur sama keluargaku gitu ya, keluarga inti sih mungkin. Oh, oke oke.
Mhm. Ya. Betul. Mhm. Betul banget, Kak, iya, gitu sih, Kak. Karena memang, eee, akan akan dengan sendirinya akan paham kok, Kak, apalagi keluarga, orang-orang terdekat yang sayang sama Kakak itu akan paham gitu sih, kalau menurut aku. Dan heeh, ini lanjut ya, relevan dengan yang tadi, jadi kayak memilih versi perayaan Kakak sendiri gitu loh, Kak. Jadi kayak, eee, bru bukan berarti kan perayaan harus selalu ramai, gitu ya, berarti, eee, keramaian gitu, ikut sebentar boleh, lalu abis itu pulang lebih awal. Atau merayakannya dengan 1, 2 orang terdekat juga boleh, atau sebentar aja kayak tadi ya. Dan menikmati hal kecil sih, Kak, yang tadi mungkin makan es krim, bawa bawa, tuh apa, eee, yang membuat Kakak senang itu dan, musik yang menye menenangkan Kakak, atau bikin Kakak senang gitu ya, atau atau menonton sesuatu yang nyaman, gitu. Dan, memberi ruang untuk perasaan Kakak sih, Kak, kayak <tsk> akui dalam hati Kakak, "Oh, eee, aku nih memang lagi enggak baik-baik aja dan itu oke." Ya maksudnya, e e wajar kok gitu, manusia merasakan seperti itu, gitu. Dan bisa menulis heeh, bisa menulis, jurnal yang singkat juga, gitu ya, untuk kayak membantu, ge apa namanya, mood Kakak, gitu sih, Kak.
Oke oke. Iya. Oke. Oh. Mhm, iya, oke, benar. Oke. Gimana? Oke oke oke. Oke oke, ini bakal aku terapin dulu nih, kayak maksudnya kayak aku bakal coba untuk terapin, karena tadi aku juga kayak harus menyediakan nih karena kan lebaran minggu-minggu ini gitu kan, kayak harus menyediakan juga kayak kue, makanan es krim yang aku bawa gitu, biar aku mood-nya juga agak baik, waktu pas, e perayaan lebaran ini. Terus kayak, mungkin aku juga bisa ngehubungin tadi kayak keluarga-keluarga terdekat, selain keluarga intiku kayak, "Aku tolong nanti ditemenin," gitu, biar dikasih tahu kalau misalnya ada yang ngajakin aku bercanda dan sebagainya tuh aku lagi, habis patah hati juga mungkin masuk akal gitu, dan tadi terakhir aku harus mengakui gitu ya, Kak, kalau ternyata ya memang situasinya sekarang aku lagi patah hati dan lagi kurang baik. Oke oke oke, ini bakal aku coba dulu.
Mhm. Betul, mhm. Betul, Kak, mhm. Kurang baik-baik aja dan itu enggak papa mhm. Dan ya heeh, dan yang terakhir ini sih, Kak, paling, eee, saran dari aku, menyiapkan tanda kutip seperti "jalan keluarnya," Kak, ya. Jadi kayak, eee, Kakak tuh harus mengetahui, ya boleh pergi kapan aja, e karena memang Kakak kon kondisi lagi seperti ini, gitu kan. Jadi kayak, eee, tentukan aja batas waktunya, "Ah pengen cuman setengah jam nih, eee, sejam nih, mau te" heeh. Dan, kayak punya alasan sederhana tanpa harus kayak, menjelaskan panjang lebar ke semuanya gitu heeh, kondisi Kakak, gitu sih, Kak kalau dari aku paling sarannya.
Tuh, Kak. Oke. Iya iya, oke. Ya, oke. Ya, ini aku coba dulu ya, Kak, ini yang barusan aku juga terapin dulu gitu kan, kayak, istilahnya ya kalau aku mau pergi, ya enggak apa-apa pergi aja gitu. Nanti kalau memang ternyata pas waktu lagi di acara aku lagi, merasa kurang enak ya Kak, gitu, atau lagi lagi sedih gitu, nanti aku bakal menghubungi Kakak enggak papa kan ya?
Mhm, ya. Boleh banget, Kak, boleh banget. Silahkan, Kak, kapan pun, aku ini, akan menerima, gitu.
Oke. Makasih ya, Kak. Sampai jumpa.
Sama-sama loh, Kak. Terima kasih juga, semoga, eee, apa ya, me lebih bisa merayakan ini nih, Kak. Semoga lebih tenang juga Kakaknya dengan, apa, hati Kakak gitu.